Heeh, terus, eee, sebagai bahan untuk bergibah juga, gitu ya, kan nggak penting sebenarnya kan, kalau udah menggibah, kita ditelepon kan, bisa, eee, berlama-lama ya.
Oh, setuju, padahal <laughs> Betul, berjam-jam kali itu ya, Kak, ada.
Nah, betul, nah, dulu nggak bisa kayak gitu, karena kan kita nggak mau buang itu pulsa buat itu, jadi, eee, keliatan <laughs> bedanya, gitu kan, ya. <laughs>
Oh, oke. Iya sih, bener. Mhm mhm, iya, bener, mungkin kalau bisa dibilang dulu tuh bener-bener, ya digunakan untuk hal-hal yang cukup penting, gitu ya, Kak, yang komunikasi yang harus seperlunya aja, sekarang bahkan yang perlu itu, <laughs> apa sih, terpakai gitu jadinya ya, berarti emang, eee, ada perubahan, gitu ya, Kak, yang dipengaruhi dari perkembangan teknologi sendiri. Kemudian mmm?
Mhm. Iya, seperlunya gitu, iya. Iya. <laughs> Mhm. Betul. Iya, dan juga kan, eee, apa namanya tuh, jaringannya kan tidak, eee, seluas sekarang ya. Dulu kan sangat terbatas, eee, sempet lihat nggak ya, dulu tuh ada film kalau, mmm, orang mau cari, apa, sinyal tuh sampai manjat apa gitu kan ya, cari di luar gitu kan, di luar rumah, atau di luar ruangan yang handphone-nya diangkat tinggi-tinggi gitu kan, supaya dapat sinyal, kayak gitu, ya seperti itu. Jadi, mmm, apa ya, tidak semudah sekarang, gitu loh, di manapun itu, justru aneh kalau sekarang kenapa di sini nggak ada sinyal ya, itu kan rasanya hari gini, gitu ya, kok masih ada kayak gitu, mmm.
Tul. Mhm. Heeh heeh. Oh, iya, benar, <laughs> tul. Betul banget, setuju, mhm. Iya, bener sih. Tul. I iya, bener bener. Nah, setuju. <laughs>